あ、ちょっと相談したいことがあるんですけど、ちょっと話してもいいですか？
はい。 もちろんです。相談したいことというのは何でしょうか？
ああ、えっと、なんかすごい個人的なことなんですけど、最近なんかいろんなことが忙しかったりして、まあ、家であんまりゆっくりするっていう時間がすごいなくなってしまって、なんですかね、結構疲れてしまってても、やっぱり家でやらなきゃいけないこととかがあったりして、ま、それを、ま、いや消化するために時間を使ったりしてると、ま、やっぱりなんかほんとに疲れが取れるかって言われると取れないですし、ま、なんかすごい、ああ、つかてるか疲れが溜まってるなと思ってて、どうしたらいいですかね？
はい。 あ、す はい。 なるほど。ちなみに、その、家でもすることがあるとおっしゃっおっしゃってたと思うんですけども、そのあたりについて伺っても大丈夫でしょうか？
はい。 あ、はいはい。 そうですね、ま、家でやることってのは、ま、メインだと、結構、今自分が大学生なんですけど、大学のはい、ま、実験のレポートがも、毎週出るんすよ。それが、まあ、なんですかね、まあ、ものすごい時間を取ってて、ま、結構、家にいる時間の大部分をそれで、まあ、使ってるって感じであ、はい。ま、あと他に課題もあったりして、まあ、その課題でも時間を使ってて、ま、他ですと、ま、なんですかね、ま、あとなんかアルバイト、オンラインでできるアルバイトとかをしてて、ま、そういうのも、ま、なんか適当に時間がある時にやったりして、ま、そうやってると、ま、家にいるほとんどの時間をなんかパソコンに向かってたり、ほんとに、かいある、デバイスとかにを、使いながらも、ま、なんかあんまり、そうですね、家にいるのに、ま、なんか自分がやりたくないことをやってるっていう感じで、ま、頭を使ったり結構いろいろしなきゃいけなくて、ま、なんかすごい疲れるんですよね。
あ、そうなんですね。 ああ、なるほど。 ああ、なろぞう。 あ、そうなんですね。 ああ。 なるほど。 ちなみにそのはい。 ああ、確かに使われるるのはすごく自然なことだと思います。ちな、その、あの、家にその、まあ、1人暮らしてるかとかってあったりしますか？
はい。 ああ、今は一応一人暮らしではあって、そうですね、なんか自分は結構周りに人がいるのがそこまで好きではなくて、実家にいる時も、結構自分の部屋で過ごすのが好きだったので、なんかこの一人暮らしてるっていうのは、すごいいいことではあるんですけど、やっぱり一人暮らしって、それなりに自分でやらなきゃいけないことがあるじゃないですか。
あ、そうなんですね。はい。 なるほど。 はい。 ああ、そうですよね。
まあ、料理を作るだとか、洗濯するだとか、掃除するとか、ま、食器の洗い洗い物とか買い物とか、ま、なんかそういうこともやっぱり色々考えなくてはいけなくて、はい、なんかやっぱりその長時間家にいるのに、ま、やらないといけないことが意外と多いなっていう感じで、すごい大変なおもう大変というかちょっと疲れてるんですね。
なるほど。 なるほど。ちなみにその、あのあの自分の部屋もが実家であったというふうにおっしゃってたと思うんですけども、あの今住んでいらっしゃる場所ってその、なんていうか部屋、あのひあの2つ以上あったりしますか？
はい。 部屋はそうですね、あの、自分がいつも作業とか、ま、寝る部屋、リビングみたいな部屋と、あと、キッチンのダイニングの方があって、でもそのダイニングの方はちょっとエアコンがないとか、そういうこともあって、あんま使ってはいなくて。あと、で、ま
あい。 ああああああ。 ああ、なるほど、確かにエアコンがないというのはでかいですね。
あるだけという感じですね。
なるほど。となると、そうですね。結構、まあ、ほんとに忙しいというか、そういったところがあると思うんですけども、結構その、ええ、何でしょう、え、どれぐらい休めてるか、とかってあったりしますか？
あ、はい。 はいはい。 そうですね、ま、やっぱりなんか、1週間に1回は、絶対なんかアルバイトだとか、大学がない日を作ろうと思って、そういう予定を立ててはいるんですけど。ま、なんかそういう日にやっぱり、友達と遊びに行ったり
はい。 ああ。
なんですかね、結構やらなきゃいけないま、最近だとなんか、買わなきゃいけないものとかが、いっぱいあったりして
そうなんですか？
はい、なんか、なんですかね。ま、最近寒くなり始めて、外に洗濯物が干せなくなっちゃったじゃないですか。
ああ、確かにそういうあ、そうですね。
ま、そ、で、買えなくなっそうです。買わなきゃいけなくなってしまって、部屋干しのなんかものを。それを最近選んでたり、あとはスーツケースを買おうかなと思って、ま、そういうのを選んでたり。すごい買わなきゃいけないものってのが、どんどん出てきて、最近は。ま、なんか、そうです。その時間もなんですか、自分のやりたいことじゃなくて、買わなきゃいけないものを探すのに、ま、費やさなきゃいけないってことになってしまっていますね。
ああ、なるほど。 なるほど。 なるほど、そういうですか。ちなみにあの、結構あの、ま、家で結構課題とかもされているというふうに、おっしゃってたと思うんですけども。その何て言うんでしょう、あの、こまめに休憩を挟んだりとかっていうのは、されてますか？
はい。 ま、休憩は一応挟んではいてていいるんですけど、なんか休憩というよりかはもうなんか集中できなくなっちゃって、スマホを触り始めて、ま、どっちかというと時間を無駄にしてるに近いほうこうほうで、まあ、やめたほうがいいあれですね、休憩の仕方とゆうか。良くはない、確実に、ほうですね。
ああ なるほど。 なるほど。 確かに。確かにそうですね。そういったところで、あの、休憩と言いますか、疲れがこう上手く取れてない可能性もあるのかなってのはちょっと聞いていて思いました。
はい。うんうん、ん。
あとそうですね、ちょっと、あの、今まで話を聞いていてちょっと思ったのが、ちょっと、あの、ほんとに、あの、やることが多いという風におっしゃってたと思うんですけども、確か、あの、なんでしょう、あの、お皿を洗うとゆうふうにおっしゃったと思うんですけども、こう、あの、一人暮らしということですので、ちょっ、紙皿を使うとゆう方法もあると思うんですけ、そのあたりどうでしょうか？
はい。 はいはい。 はいはいはい。 はい。 うーん、なんかちょっと、そうゆうのは、ん、それもやっぱり考えたことはないことはないんですけど、結構買うのも面倒だったり、捨てるのも面倒だったりするじゃないですか。だから、そゆのもあって、ま、なんですかね、結局洗った方が使い何回も当然使えますし、まあいいじゃないす紙皿ってやっぱり捨てる時も、ゴミばゴミを捨てるのも割と、ま、ゴミ袋もお金がかかったりするので、ま、やっぱり、そうですね、なんかやっぱり、使いすぎるのは良くないんじゃないかなって思ってしまいますね、紙皿は。
あ、そうなんですね。 えええ。そうなんですね。 ああ。 なるほど。となるとそうですね、ま、他にこう、ま、ちょっといろいろ作業されてたと思うんですけども、あの、ま、そうですね、あの、休憩を疲れを取る方法として、あの、こう、目をあっためたり、肩をあっためたりするってのは、あの、ほうまあ、方法としていいらしいんですけど、そのあたりって試されたことありますか？
はい。 はい、あい。 はいはい。 ああ、肩はないですね。目はなんか、そうゆうアイマスクみたいなのがあって、たまに使うんですけど、あとはもうほんとに、結構凝ってはいて、その、大学のレポートとかって、やっぱりパソコンでカタカタやるじゃないですか、ずっと、キーボードま、それが、まあ、ある程度の時間だったら疲れないんですけども、なんかずっと、つつやってるとほんとに肩が痛くなってきて
あ、そうなんですね。 はあ。 あ、そうですよね。
結構辛い時もあるので、確かにそれはすごくいいかもしれないです。
はい。なので、ま、そういったことを試されたりして、あとそうですね、ま、疲れが結構あると思うので、あの、まあ、あの、ま、お風呂にこうゆっくり浸かる時間とかって取れたりしますか？
はい。 ああ、お風呂は、なんですかね、結構、アルバイトで帰ってくるのが、ま、そんな遅いわけじゃないんですか、家に、ま、7時とか8時ぐらいで、ま、なんか、その後にやっぱりやりたいこととかがあるあるんですよね、自分としてなんか、料理を作ったり、ま、それこそ、まあ、他のゲームだとか、ネットフリックスとか、そうゆう趣味に時間を使ったりってあるんですよ。
ああ。 なるほど。
なんかそうゆうのを考えたしまうと、まあ、シャワー浴びた方が早いなと思って結構シャワーで済ませちゃうんですね。ちょっと光熱費とかも気にしたりしててはいて、で、まあ、それでちょっと、まあ、なんですかね、確かに疲れは取れ取れづらくなってるのかもしれないです。
ああ、そうなんですね。 はい、なのでまあ、ちょっとま、ついついそういうところもあるかもしれないですけど、ちょっと、まあ、はるまあ、そうですね、ま、可能ならちょっとそれも選択肢なのかなというのはちょっと1つ思いました。
はい。 そうですね、やっぱりなんか最近寒くなってはきてて、なんか夏とかだとやっぱりシャワーでも全然平気だったんですよ。全然、それで、こぐ体の疲れも取れます。なんなら汗を流したいだけなので、すごいそれが気持ちよかったんですけど、なんですかね、ここまで寒くなってくるとやっぱりお風呂に求めるのってなんか、体をあっためることとか、そういう感じで、なんか綺麗にするっていうか、汗とか別にかかないのでもう
ああ、はい。 あ、そうですね。
はい、なんかちゃんとリラックスするっていう意味で、ほんとにお風呂に入ったのは何ですかね。ほんとに、なん2週間とかぐらい前なので、なんかもうちょっとお風呂にお湯を張って、ま、ちょっと入ってみるのもいいのかなって思いますね。
ああ、はい。 はい、あと、ま、ちょっとあの、疲れのちょっとを取り方の方法として、ちょっと何て言うんでしょうね、あの、ま、あの、ま、自然の音をき流してみるとか、ちょっとあの自然のま、なんでしょう、まい結構パソコン見られるということでしたので、ちょデスクトップの背景をちょっと、ま、より自然系のものにしてちょっと、み緑が多いものとかを試してみるっていうのも方法の1つだと思うんですけど、そのあたりどうでしょうか？
はい。 はいはいはいはい。 はいはい。 ああ、確かになんか聞いたことはありますね。なんか、んそれですよなんか、それこそなんか緑はなんか目に良かったりみたいな、リラックス効果があるみたいな感じですよね。
はい。結構デジタルでもこう、まあ、少しは、ま、あの効果があるのかなっていうのはちょっと、あの、あるらしいので、ちょっと、ま、試してみる価値もあるのかなとはちょっと思いました。
はい。 ああ、確かになんか今までそういうの全然考えたことなくて、結構デスクトップの壁紙が自分はランダムんなるやつにしてて、なんか街の景色だったり、ま、森だったり、別に湖だったりみたいな、すごい適当な感じだったので、なん的になんかそういう、なんですか、緑が多いやつをなんかそのランダムに出るやつに組み込んでみるってのもいいかもしれないです。
あ、なるほど。 はい。 はい、ぜひ、あの、まあ、取り入れられそうなちょっと、あの、試していただけると幸いです。あとそうですね、結構あの、まあ、香りとかもあの、試されたことってありますか？
はい。 香りですか。香りは、うん、全然ないですね。使ってないですね。
そうですね。そのあたりのなんていうかこう、アロマディフューザーじゃないですけど、ちょっとそういったものもちょっと、あの、試してみる価値もあるのかなっていうのはちょっと、あの、 かなと思いました。
はいはいはいはい。 いいです、確かになんか、部屋もなんかおしゃれに見えますし、なんかちょっとそのアロマディフューザーみたいなやつなんですかね、加湿器となんかそういうのが一緒になったやつとかあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
なんかそういったものがあると、なんか、家のなんか、ちょっと生活の質も上がるんじゃないかなと思ってしかにすごい試してみる価値はあるのかなって思いました。
はい、ぜひ、あの、試していただけるとって感じですね。あとそうですね、まあ、あと、あのあの結構あの、疲れを取るというかまあ、あの音にこだわるっていう方法もあると思うんですけども、結構その、いい、あの音響音響と言いますか、スピーカーというかヘッドフォンを買ったりとかっていうのもあの、されされたりしますたか？
はい。 はいはいはい。 あ、はいはい。 ああ、あ。 いや、し全然してなくて、もうなんかヘッドホンは一応あるにはあるんですけど、そんなにいいものではなくて、ま、イヤホンも、ま、聞ければいいやみたいなもので、基本的に音楽流す時は、パソコンの、ま、備え付けのノートパソコンのスピーカーなので、結構、まあ、なんか適当な音質ではあると思うので、確かに、なんかそういういろんな音楽を聞き出す時にもやっぱりいいフェッなんですかね、スピーカーとかがあったらすごい、いい音楽聞けるのでリラックスできるかもしれないですね。
はい。 なるほど。 はい。あとそうですね、まあ、結構あの、パソコンの作業は結構多かったという風にはあったと思うので、そのブルーライトをこうカットする方法も、ちょっと疲れを減らすのに1つ有効なのかなと思ったんですけど、その辺りどうでしょうか？
はい。 ああ、なるほど。確かに自分全然気にしたことはなくて、なんかブルーライトメガネとか、んか、ブルーライトをカットする、なんですかね、スクリーンみたいなのとかあるじゃないですか。か、そういうのも全然使ってはいなくて、もうただ目薬を疲れたら、うって、ま、なんか、また始めるみたいな感じだったので、なんかそうやっていろいろなんか、画面を見てて疲れるっていうのを減らしてみるのも、大事なのかもしれないです。
ああ。 まあ、目がはい、ありますね。 はい、確かその、ま、モニターの種類によって、なんでしたっけ、フリックーフリーでしたっけ、なんだあの、結構あの、ま、ちらつきを抑えるか何かでちょっと、ま、疲れにくいタイプのモニターもあるらしいので、ちょっと
はいはいはい。 はあ。 なるほど、全然知らなかったです。
はい、ちょっとそういうのも探してみると、結構いいのかなっていうふうに思いました。
はい。
あと
あ、なんかいろなんかいろいろ教えてくださってありがとうございます。
そうですね。 いいえ、こちらこそいろんな話聞かせていただいてありがとうございました。
はい。 そうです。ま、なんか結構今日も、なんでしたっけ、いろいろブルーライトだとか、ま、なんか音楽だとか、なんかそういういろんなものをなんかやっぱり、教えてもらったんですけど、なんかその中でなんかやっぱり、気軽にできそうなものとかってどれがいいですかね？
そうですね、ま、気軽にできそうなもの、ま、やっぱりあの、肩のも、あた温めるものを買ってみるとかですかね。
ああ、なるほど。やっぱりなんか、そういうのって薬局とかで売ってたりするんですかね？
まあ、そうですね、まあ、あの、オンラインでも結構売ってたりするので、ちょっとそれであのつかあの、買ってみるってのも手かなとは思いますよ。
はいはいはいはい。 そうです。なんかやっぱりブルーライトとかなんかその、ディフューザーとか、そういったものもやっぱり結構ネットで今は買えちゃうと思うので、ま、なんか検索してポチポチ買ってみて、ま、なんかそれがすごいじま、自分の家にいる時間をなんかもっと充実したものにできたらいいなと思います。
はい。 はい、ぜひいろんなリラックスグッズを試してみただけたたらなというふうに思います。いや本日はちょっとお話を聞かせていただいてありがとうございました。
はい、なんか あ、なんかホントいろんなアドバイスくださってありがとうございます。なんか、やっぱり今までそこまでなんかちゃんと家で休めてはいなかったので、なんかこれをいろいろ試してみることによって、すごいもっと家で過ごす時間が、なんですか、リラックスしたものでなんか、すごい疲れを取れるものにでしたしてみたいなって思います。
はい。 いや参考になったなら幸いです。
あ、いろいろありがとうございました。
失礼いたします。